คือ LinkedIn เนี่ย ประเด็นคือต้องแอ็กทิฟทุกวันนะคะ
ยังไงอะคะ?
เรา เราเคยมีน้องที่ทำงานกับ LinkedIn เลยโดยตรง คือน้องบอกว่า LinkedIn เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่า โพรไฟล์ของเราอะจะโดนเหมือนเวลาคนอื่นมาเซิร์ช สมมุติเซิร์ชในตำแหน่งงานที่เราเคยทำ แล้วเขาจะเห็นโพรไฟล์ของเราอะ คือเราต้องแอ็กทิฟทุกวัน LinkedIn ก็ ใครที่ ใครที่เข้า log in เข้าไปทุกวัน ไม่ว่าจะ log in เข้าไปดูเฉย ๆ หรือ log in เข้าไปทำอะไรอะ เวลามีคนมาเซิร์ชอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราอะ LinkedIn ก็จะเอาเราเข้าไป ใช่ มันก็จะขึ้น ง่าย
อ๋อ ค่ะ อา มันจะขึ้นเหรอ? ว้าว แสดงว่าเขาดูแบบว่าวิธีการเคลื่อนไหว เหมือนวิธีแค่แบบว่าเหมือน log in เข้าไป เข้าสู่ระบบ แค่นั้นเองเหรอคะ?
ใช่ ใช่ เพราะว่าเหมือนเขาก็จะตีว่า การที่เราเข้าแพลตฟอร์มเขาอะ หมายความว่า เราอะจะหางาน
อืม
หมายความว่า เราอะต้องการที่เข้า จะ จะเข้าไปอยู่ในตลาดแรงงาน อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
แบบมีความสนใจเป็นพิเศษ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> เหมือน เหมือน ถ้า ถ้าเป็นในห้องเรียน ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเช็กชื่อ อะไรอย่างงั้นไหมคะ?
ใช่ ประมาณนั้น ใช่ เหมือนกับว่า โอ้ เราเห็นถุงนี้ทุกวัน ก็ต่อให้น้องอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เราก็รู้ว่าน้องตั้งใจนะ อะไรอย่างเงี้ย
อา เห็นถึงความตั้งใจ โถ เอ็นดูจังเลย <chuckles> อันนี้น่าสนใจมาก ๆ เลยอะ อา
ใช่ แต่ว่า LinkedIn เนี่ย เขา เขาก็จะมองว่าการที่คุณ log in เข้าไปทุกวันน่ะ มันคือ เอ๊ย คุณน่ะอาจจะแบบมีความสนใจในการที่จะเปลี่ยนงานหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ก็จริง ๆ เราคิดว่าค่อนข้างตรงนะ เพราะว่า
ค่ะ อา แล้วอย่างงี้ เป็นยังไง?
อะไรนะคะ?
เพราะมีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหม?
ใช่ เหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สนใจจะเปลี่ยนงานอะ เราก็ไม่เข้าเลยนะ LinkedIn อะ
ก็เหมือนแบบว่า เอาจริง ๆ ก็เหมือนพฤติกรรมขั้นพื้นฐานเนาะ ถ้าคนที่อยากได้งาน อย่างเงี้ย ก็จะแบบว่ากระตือรือร้นที่จะเข้าไปเข้าสู่ระบบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วจากประสบการณ์ อา กำลังจะถามเลย อา
อือ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ไปอัปเดต ใช่ อัปเดตประสบการณ์ อัปเดต เขาเรียกอะไร อัปเดตประสบการณ์ อัปเดต เอ่อ ข้อมูลของเราให้มันแบบใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด หรือก็เป็นปัจจุบันนั่นเอง
ค่ะ